Ich glaube, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, sondern, dass quasi ich glaube, es kommt auf die Person darauf an. Also ich glaube, dass soziale Medien also die können gut sein, wenn's halt gute Inhalte sind. Also wenn wenn man zum Beispiel ich nutze zum Beispiel soziale Medien hauptsächlich, um eigentlich mir Memes anzugucken, also Geschichts-Memes oder Physik-Memes.
Mhm. Ja, verstehe ich, ja. Mhm. Ja, genau, ja.
Oder halt für Nachrichten, aber das sind dann seriöse Nachrichten und nicht so so komische Verschwörungstheorien oder so. Also, das wird mir auch manchmal angezeigt.
Also ich muss Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann's gar nicht auseinanderhalten, ne? Weil selbst die seriösen Quellen finde ich, m ähm, äh, traue ich nicht, ob da wieder dran rumge gebastelt wurde. Weißt du, was ich meine?
Äh, was wolltest du sagen? Mhm. Ja, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also deswegen ich finde es immer so 'n bisschen also man muss halt immer so 'n bisschen schauen, aber es gibt halt auch so Sachen zum Beispiel, äh, gibt's ja diese ganze Entgiftungs äh, Szenerie, also dass du dann irgendwelche, ähm dass du dich entwurmen musst oder Parasiten oder so was in dir trägst. Genau, und das zum Beispiel ist halt alles nur Fake. Also das i ist halt das stimmt gar nicht.
Ja. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, so auch Geldmacherei, finde ich, ne? Weil das treibt dich so zu- zu so: „Ah, jetzt machen wir mal 'ne Darm-Entleerung und jetzt holen wir mal diese Tablettchen und dieses Pulver“, genau. Und ja, also wenn ich so was höre, dann denke ich mir auch oder gesunde Ernährung wäre toll, ne, so, anstatt s 'ne Kur oder 'ne Pille oder, oder, oder, ne? Also
Ja. Du musst dann ja diese Entgiftung machen. Ja, ja. Diese Pille, ja. Ja. Mhm. <giggles> Ja, aber da da es ist ja auch einfach falsch. Also es sind ja Fake News, dass man halt behauptet, dass dir Menschen Parasiten haben in dem Sinne. Also, das ist es gibt manche Menschen, die Parasiten haben, aber
Ja, ich es kommt vor, aber ich glaube, die meisten haben's nicht.
Ja, genau. Also es ist so unwahrscheinlich und deswegen, äh, ich weiß nicht ich finde das und vor allem dann, w w wodurch soll das denn sollen die dann bitte abgetötet werden und so? Also, das ist so ein Quatsch.
Ja. Ja, ja, ja.
Und ja, also so was zum Beispiel wird mir manchmal angezeigt. Ähm, dann so manche Sachen so- ich weiß nicht- auch so medizinische Produkte, die dann irgendwie plötzlich dich total toll machen sollen und alles Mögliche so an Blödsinn.
Ja. Ja, natürlich.
Ähm